Ah, d'accord.
Oui, heu, en fait, je j'y je style j'y vais pour, heu, 3 heures, mais je sais que ça va me prendre 6 heures parce qu'il y a la route, heu, le temps que le comme c'est beaucoup social, heu, heu, voilà, on discute, heu, on man voilà, il y a plein de choses comme ça et du coup, heu, c'est, pour moi j'aime beaucoup, hein, parce qu'il y a ce côté social et tout et tout. En plus, ça me fait sortir de chez moi, mais, pour moi, c'est une grosse perte de temps parce qu'entre heu, en 6 heures, je pourrais me faire beaucoup plus d'argent. <laughs>
Ouais. OK. Moui. Ah, ouais, d'accord. Mais c'est quoi, je con concrètement en fait, heu, cette activité, heu?
Je suis auxiliaire de vie.
Ah, oui, ah, d'accord OK. Donc, heu, oui, en fait, c'est c'est c'est c'est ton métier quelque part. Ouais.
Heu, oui. Voilà. Oui, tout à fait, c'est ça. Mmh mh. Et
Et ça fait 20 ans que tu fais, heu que que tu fais ça?
Oui, alors je l'ai pas toujours fait, heu, heu à plein temps. Avant, c'était, heu, en plus, heu, de de mon travail, de temps en temps. Après, c'est devenu une histoire à à double plein temps et après, c'est devenu un plein temps. Et puis maintenant, heu, comme j'ai fait une reconversion, je veux mon but, c'était d'arrêter, hem, parce que je commençais à m'ennuyer et et-et à faire le tour. C'est normal au bout de 20 ans je pense, mais, heu, il y a des particuliers que j'arrive pas à lâcher, heu et qui, heu ça leur ferait beaucoup de mal si je les lâchais donc, heu, voilà j'en ai j'en ai gardé quelques Oui, oui, c'est tout à f tout à fait. Du coup voilà, je cumule, heu, beaucoup d'activités. C'est pas évident, mais en fait, j'en j'en priorise, c'est comme ça que je fais, voilà, heu, pour pas être
Mmh mh. Oui. Ah d'accord. Oui. Ah d'accord, ouais, c'est aussi le côté émotionnel en fait qui rentre en jeu là. Mmh. Ouais. Mmh d'accord. Ouais, ouais, tu mets tes tu mets des ordres de priorité, quoi.
Voilà, ça comme ça je me su surcharge pas. Heu, par exemple, j'ai une autre activité, heu, que je dois faire, heu, heu plus en fin de journée, heu, ce elle pourrait mais bon, en même temps je fais les horaires que je veux, hein, mais je veux dire, heu, l'autre activité, heu, ça serait de, quin heu environ 15:00 à 03:00 du matin. Heu, heu, hier, j'ai j'ai j'ai pas fait du tout, même pas 5 minutes, parce que, heu, je suis rentrée tard, j'ai fini ma 1re activité principale, heu, après j'ai préparé des choses pour l'anniversaire à mon fils. J'ai été me coucher, il était 00:00 passé, j'ai pas touché, heu, à à cette activité. Mmh.
Moui. OK. Mmh mh. Ah oui.